Oye, y cuéntame, ¿qué cambios pequeños recomiendas para empezar a aceptarse hoy?
Híjoles, pues mira, yo creo que el primero es empezar a consentirse, muchas veces no nos cuidamos porque, pues, nos dejamos de arreglar tal vez o de consentir, ¿no?, mira, por ejemplo, yo ya llevo desde el 2020 trabajando home office, ¿no?, o sea, ya no voy a la a la oficina casi, entonces, eh, de repente yo caigo en el tema de solo pants, solo chanclas, solo playera holgada, ¿no?, y el cabello a veces nada más me lo recojo y vámonos, y y, ¿qué pasa?, pues, que de repente digo no me siento bonita, em, pues no sé, como que, ya no ya no está
Así es. Así es. Pierdes la motivación un poco, ¿no?, también.
eh, como diríamos en México, ya no estás en la cancha, ¿no? <laughs>
Así es. <laughs>
<laughs> Pero, em, últimamente me me di cuenta que solamente basta con un arreglo, o sea algo que te motive, ah, hace poco tuve que ir al al doctor, me acuerdo que iba yo para el trabajo, y dije: "No, no voy a ir a trabajar, mejor voy a ir al doctor, no me siento muy bien", y dije: "Okey, voy a"
¿Y ya tenías días sintiéndote mal o solamente que en ese momento te sentiste mal?
Am, ¿sabes qué?, traigo una carga de estrés fuertísima, entonces ese día ya traía yo como que el tema del dolor de cabeza, estaba yo viendo como borroso y y, pues, no estaba no estaba chida, ¿no?, decimos. <laughs>
Sí, ya te sentías un poco mal.
Sí, y ese día en particular dije: "Okey, me voy a poner este pantalón de mezclilla, me gusta", dije: "Mm, creo que se vería bien con esta blusa, mm, y este suéter, zapatitos", y de de repente dije: "Bueno, me voy a poner un poco de maquillaje", y me terminé maquillando, y dije: "Bueno, ya", sí
Ay, qué padre, para sentirte bonita y bien, sí.
pero además fue como casual, ¿sabes?, o sea, ni siquiera me desperté como diciendo, hoy me voy a arreglar para sentirme mejor, no, simplemente, me dio el ánimo y creo, ¿sabes qué?, que eso también puede ser parte de nuestra salud mental, o sea, estamos
Es cierto.
supongo, en este caso estaba yo súper estresada no estaba poniendo como mucha atención en mi persona y y ese día, pues, empezó a fluir, me fui al doctor, pero de camino pasé a sacar dinero del cajero y, justamente coincidió que en donde yo vivo en la zona, en la alcaldía estaban poniendo arreglos para días de muertos, para el día de muerto, y sí, estaban poniendo un escenario, yo creo que iba a haber música, entonces estaba caminando y observando con curiosidad todo, ¿no?, y en eso veo que un señor me sonríe y yo dije: "Ay, ¿me conocerá?", ya sabes, de esas de esas pláticas que te preguntas a ti misma en la mente, ¿no?, entonces, le sonreí, ajá, exacto, ¿y por qué me sonríe, ¿no?, <laughs> entonces, yo cortésmente, pues, también sonreí, y me dice: "señora, de verdad, con mucho respeto, qué guapa es usted", <laughs> y yo, sí.
Okey. Qué bonito. Sí. Como, ¿lo conozco?, ¿quién será?, no alcancé a ver bien, sí. <laughs> Ay, ¿cómo crees?, y te hizo sentir superbonita y te hizo el día.
Claro, exactamente, eso fue, me hizo el día, eh, porque no me arreglé para los demás, en ese momento me arreglé para verme diferente a los otros días.
Para sentirte también bien tú, sí, contigo misma.
Y Exacto, correcto. Y hasta noté como que mi mi forma de de andar cambió. Eso sí, me seguía doliendo muchísimo la cabeza, pero, <chuckles> emocionalmente, me sentí un poco mejor, ¿no?, y
Sí, como que cambió algo, y viste que alguien también lo notó, y dijiste: "Mira, este es simplemente maquillaje, o cómo me vestí". Qué padre. Oye, y por ejemplo, cuando tú piensas o sea, o qué sientes que bueno, por ejemplo, me dices que trabajas desde home office, ¿hay algún día en que te sientas por ejemplo, muy cansada, o ya mentalmente, que dices: "Ay ya no puedo más pero tengo que verme bonita" o quieres salir para, no sé, arreglada, o hasta para ti misma, no sé, qué digas: "Ay, voy a salir al centro comercial, o voy a ir al cine, pero me arreglo para mí"?
Sí. Y entonces Dime. Ahorita lo estoy haciendo de poco en poco, por ejemplo, hoy en particular, eh, le dije a mi hija, mi hija tiene 8 años, está chiquita, pero es mi compañera, ¿no?, es mi mi socia, <laughs> es mi hija, mi socia, mi roomie y todo. <chuckles> Entonces, em, le digo: "Nena, vamos a cortarnos el cabello". "No, mamá", le dije: "Sí, vamos a arreglarnos". Entonces, ya. Había yo sacado cita para la estética, eh, ya sabes, perfilado de de ceja para que se me vea bien, porque ya tenía un rato que no lo hacía, y un corte de cabello, y regresamos, y le dije: "¿No te sientes bonita?", y me dice mi hija: "Sí, me encanta". Y dice: "Tú tambien te ves superbonita". <chuckles> Entonces, dije: "Ya lo tengo que volver a retomar", porque, a ver, subí mucho de peso, y no lo he podido reg no no he podido regresar a mi peso habitual, ¿no? ¿Por qué?, porque trabajo todo el tiempo, estoy pegada a la computadora más de 10 horas diarias, eh, aparte tengo mis responsabilidades de mamá y la casa, y súmale, súmale, súmale, y no he podido enfocarme a a ejercitarme, que eso sería importante, y no he podido, ¿no? Entonces, no he logrado bajar de peso, pero
Es chiquita. Sí. ¡Ay, qué padre! Oye, y por ejemplo, ¿no has pensado en levantarte un poco más temprano y hacerlo en la mañana como para que te sientas un poco más fresquita y no?, por ejemplo, no sé, te levantas, no sé a qué hora te <chuckles> levantes, pero no sé, levantarte a las 8, o a las 7, como para que empiece el día haciendo ejercicio.
Es que yo me levanto a las 5 de la mañana, <chuckles> ni bien, <laughs> mi día empieza a las 5 de la mañana, y termina a la 1 de la mañana, si me va bien a las 12 de la noche.
Ay, no, no inventes, ¿cómo crees? Oye, sí trabajas bastante entonces.
En Pero, es que no nada más es mi trabajo, son mis responsabilidades de mamá, por ejemplo, te cuento. Me levanto 5 de la mañana, eh, me empiezo yo a alistar, me ya sabes, desayuno algo rápido, un café, me lavo los dientes, me lavo la cara, me me visto, y empiezo a generar el lunch, a hacerlo, y hacer el el desayuno, despierto a mi hija, voy viendo que se vaya preparando, eh, la peino, le ayudo a arreglarse, vámonos al colegio, llega al colegio a las 8, yo llego de regreso a a casa a las 8 y media de la mañana, me tomo otro café, o algo rápido, y a las 9 ya estoy trabajando. Termino de trabajar a las 7, y entonces ahí, pues, hay que hacer tarea con la niña, yo estoy estudiando la universidad, me metí a terminar mi carrera. Entonces, tengo que enviar proyectos, tengo que estar con ella. <chuckles> O sea, llega el momento en el que ya no puedo con mi vida.
Muy bien. Qué bueno. No, pues, es que tienes un día muy ocupado, literal.
Sí, entonces, <chuckles> no, por eso mismo no he podido enfocarme a darme una hora para hacer ejercicio, no he podido. O sea, mis perritos no han salido, los pobres, y ya hablé con ellos, y les dije: "Ya los voy a sacar, se los prometo, pronto va a terminar esto, pero hay que tener paciencia". Pero, ahorita sí estoy como en el en el en el tema de vamos a empezar a arreglarnos, y aceptarme, porque me costó mucho trabajo aceptar el que ahora soy gorda. O sea, siempre he sido como llenita y me costó mucho trabajo como aceptar el de que, ahora soy gorda, y no me siento cómoda, pero no, porque no, ah, no me sienta cómoda, eh, estando gorda, quiere decir que me voy a querer menos.
Sí, todo el tiempo. Ah, okey, entiendo. Así es, eso es superimportante. Sí, la verdad es que, es un trabajo muy grande que tienes que hacerte todos los días, porque, o sea, obviamente hay gente que es superguapa de la cara, así como te dijo el señor, y no solamente porque hayas subido de peso significa que dejaste de ser guapa y, o sea, y aunque sea, o sea, por ejemplo, el peso que sea, siempre vas a serlo, o sea, bonita, y siempre te tienes que sentir bonita y hablarte bonito, porque siempre dicen que: "Lo que tú le digas a la mente es cómo te sientes".
Simplemente. Ujú. Sí. Correcto, entonces, eh, pues, eso es lo que empecé a hacer, lo lo estoy retomando, es decir, a ver, pues, sí estoy gorda, ¿no?, <chuckles> y es una etapa, porque no voy a morir de gorda. O sea, decidí que no me voy a morir gorda, <chuckles> simplemente ahorita no tengo tiempo de hacer ejercicio, y mi cuerpo, por algún motivo, únicamente reacciona a bajar de peso sí yo hago ejercicio. O sea, yo puedo hacer dieta y matarme de hambre, y no voy a bajar de peso.
Así es, es una etapa. Oye, pero, ¿no has pensado que también puede ser el cortisol tan elevado que tienes, o sea, que eso también a veces hace que, suba muchísimo de peso las mujeres por temas también hormonales?
Pero, sí Sí. Sí, seguramente también un poco de eso. Recientemente me diagnosticaron diabetes, entonces, yo creo que es un poco como como de todo, pero, ahorita ya estoy incluso, en viendo la posibilidad de ya dejar mi trabajo, dedicarme a algo propio, o algo que me permita más flexibilidad en los horarios, porque es cuestión de salud, y yo yo no me quiero morir joven, entonces.
Sí. No, y es superimportante que te verdad tomas, o sea, por ejemplo, o sea, yo te lo digo porque de verdad necesitas, o sea, tienes una niña muy chiquita como para que, si te llegue a pasar algo a ti, tienes que cuidar muchísimo tu alimentación y tratar de hacer ejercicio. Fíjate, al menos 1 hora, o sea, aunque digas, por ejemplo: "A las 9 voy a empezar a trabajar", bueno, si es en home office y no tienes como un horario tan estricto, yo sí te recomendaría, en lo que dejes a tu hija en la escuela, regrésate y, no sé, métete a una clase de aeróbics, de zumba, o sea, empieza con algo como más relajado, o hasta cómprate una bici y en tu casa, 1 hora de ejercicio diaria. Te lo juro, que tu cuerpo te lo va a agradecer.
Ujú. Sí. Sí, es verdad. Ujú. Es es que fíjate yo trabajo. Yo trabajo en una empresa, eh, que sí es home office, pero, nos controlan el la hora de entrada, la hora de salida, el tiempo que tomas de comida, el tiempo que tomas de descanso. Entonces, por eso no estoy como tan satisfecha con este empleo. Tengo 3 meses trabajando ahí, y, no me encanta, ¿no?, entonces, te digo, ya dije: "Tal vez, máximo 15 de enero, y vámonos", ya yo les doy las gracias, <chuckles> pero no, gracias, ¿no?, <chuckles> y hoy.
No, es que sí es demasiado, o sea, sí por ejemplo te controlan todo eso, no pues sí, sí es bastante.
Sí. Sí, es pesadísimo. Pero, por ejemplo, hoy salí, te digo, fuimos a la estética, nos arreglamos, dije: "Voy a ir a comprar un café".
Qué padre, que hiciste esa.
Ujú, dije: "Voy a ir a comprar un café, voy a ir a retirar dinero del cajero", y me iba repitiendo: "Me siento bonita, me siento bonita, estoy bonita, me siento bonita". O sea eh, estoy en el con que te digo, en el nuevo modo de darme un piropo, porque a veces lo dejo pasar, de verdad, a veces lo dejo pasar, a veces sí me hablo feo y me di cuenta, porque la otra vez algo tiré y dije: "Ah, qué tonta, de verdad, qué tonta", ¿no?, y mi hija tiró algo y le hace: "Soy una tonta", y le dije: "No, no te digas así," ¿no?, y y le dije: "Perdóname, no me vuelvo yo a decir así, pero tú tampoco te lo digas". Sí, exacto, y y la verdad sí le dije: "Tú no eres tonta, no eres tonta, yo no soy tonta, nos pasó un accidente, y yo voy a tratar de no volverme a decirme así, pero tú tampoco, porque tú no eres tonta, eres la niña más lista del mundo, eres superinteligente, eres superbonita y la vas a romper toda tu vida, o sea, eres grande, ¿no?". Entonces <chuckles>
Ay, no. Sí, entiendo. Porque te escuchó que tú dijiste eso. Ay, sí. Qué bueno. Fíjate que todo lo que le dijiste a tu hija también tienes que decírtelo a ti, y es superimportante que, o sea, que te lo repitas y también tener muchísimo cuidado, porque los niños son como esponjitas, literal, o sea, todo lo que escuchen, todo lo que digas, a veces, aunque tú pienses que que, o sea, que ellos no entienden o así, los niños son bien inteligentes. <giggles>
Sí. Sí. Claro, sí, totalmente, y la verdad es que mi hija me enseña mucho todo el tiempo, y yo trato como de que ella se acepte a porque está chiquita, pero, o sea, de verdad, el contenido de redes sociales y como que toda la información les les llega de otra manera, y me dice mi niña: "Mamá, me quiero operar", le dije: "¿Qué te quieres operar?". "Mm, no sé, la nariz", y empezó a decirme, ¿no?
Así es. <gasps> ¿Cómo crees? ¿Y tan chiquita?
Entonces yo Sí, pero yo trato como de no entrar como en controversia con ella, de: "¿Qué te pasa?, ¿por qué dices eso?", ¿no?, porque eh exacto, entonces, no quiero insertarle ideas, y yo le pregunto: "¿Y por qué te quieres operar?". "Pues, es que no sé, como que no me gusta y siento que podría ser mejor". Entonces, le digo: "Mira, vamos a hacer algo. Si cuando tú tengas 18 o 20 años, tú sigues pensando lo mismo
Sí, nomás preguntarle. Sí.
podemos platicarlo con un psicólogo y después con un doctor, y podemos ver, pero ahorita, como estás, eres hermosa, no necesitas ninguna cirugía", y le dije: "Además, ningún doctor opera niños, entonces, todavía tenemos tiempo para pensarlo", ¿no?, y me dice: "Bueno, mamá", entonces ya, ella lo deja pasar, ya no lo ve como algo que yo le estoy negando, sino algo que probablemente ni siquiera sea necesario, entonces
Qué bueno que le dijiste eso. Sí.
Pero sí, trato como de Sí.
Y es que sí, el tema de las redes sociales también es superfuerte, porque obviamente, pues, ven influencers, ven modelos, ven gente que, pues, está diciendo todo el tiempo Y luego, por ejemplo, ahorita yo veo que, por ejemplo, mis sobrinas ven muchísimo series coreanas y siempre dicen: "Es que ellas son superflaquitas, tienen los ojos superbonitos, el cutis". El otro día <chuckles> mi sobrina le dijo a mi a mi prima: "Oye, mamá, quiero hacerme una rutina de skin care". O sea, te estoy hablando que son niñas así más o menos de como la tuya, de que 9 a 11 años y y mi tío le dijo: "¿Y qué es eso? A ver, dime, explícame". "Pues no sé cómo ponerme mascarillas o o unas gotitas así como que le dicen sérum", y mi prima, o sea, le dio tanta risa que le dijo: "Tú no necesitas, tu piel está hermosa". O sea, ella le explicó como que mira, a ellas le salen espinillas porque, pues, ya son adolescentes, tú vas a serlo también, así como tú lo explicaste. Y dije: "Qué bueno que les dijiste así, o sea, que tampoco no accedas a comprarles eso porque, pues, tampoco no lo necesitan".
Ujú. Sí. Sí. <chuckles> <chuckles> Claro. <chuckles> <chuckles> Ujú. Sí. Claro. Para nada. O sea, ellas son hermosas como son y tienen que saberlo.
Así es. Oye, de verdad, es súper importante todo lo que me contaste y te agradezco bastante, de verdad, muy buena plática. Que estés muy bien.
Gracias a ti, me divertí mucho y me hiciste pensar en más aceptarme cada día, entonces, gracias, hasta luego.
Hasta luego.